Evet, bir yumuşayamıyor, yani, diğer türlü gibi geliyor bana. Hani, o, eee, ragù dedikleri o İtalyan mutfağına ait şey uzun uzun pişmesi gerekiyormuş. Galiba 2-3 saat pişiriyorlarmış.
Hı hı. Peki, onda da soğanları küçük doğruyor musun? Yine makinaya atıyor musun şeyde mantıda olduğu gibi?
A a makina aldığımdan beri her şeyi makinaya atıyorum. Yani, makinayla çözebildiğim her şeyi makinaya yaptırıyorum. Eee, birazcık hani, seviyorum yemek yapmayı ama biraz da tembelim galiba yanı sıra. Makina yapabileceği hiçbir şeyi kendim yapmıyorum. Eee S
<chuckles> Ne güzel. Bayağı pratik ol <chuckles> Evet. Memnun musun peki? Makinanın, eee, mesela, şey de olabiliyor ya işte, ımm, ufaklığı büyüklüğü.
Çok memnunum. Çok memnunum çünkü tam fiyat performans bir ürün arıyordum ve gerçekten onu buldum galiba. Hani, çok memnunum. Aynen.
A! Çok güzel. E, mutfakta vakit geçiren biri için, hani, böyle, bu tarz yemek yapmayı seven biri için gerçekten, eee, şey, zamandan da kazandırır sanki. Peki, şu bolonezin sosunu çok merak ettim ben. <chuckles> Bolonez, eee, sosu çok merak ettim ben biraz
Evet. Evet. Çok kazandırıyor yani. Bir sürü şey için bazen so Efendim? Hah, evet, evet. Bolonez sosu bu arada gerçekten, hani, çok, eee, otantik, eee, İtalyan mutfağına ait şekilde mi yapıyorum emin değilim asla. Ama, eee, hani, böyle, birazcık sanki Türk esintileri de veriyor gibi hissediyorum kendimi. Çünkü birazcık salça falan da ekliyorum.
Hı hı. Hımm. Şey, hazır malzeme kullanıyor musun onu yaparken? Yoksa her şeyi kendin mi yapıyorsun?
Efendim?

Ya, bu makarnanın klasik işte şey, eee, m ş makarnanın kaynadığı sudan, birazcık sosa şey yapıyorum ki, o sos da biraz kıvam alsın. Eee, çok tipik bir aslında şey, ımm, kural gibi. Eee, sonrasında makarnayı haşlıyorum. Sonra onları böyle büyük tabii geniş bir tencere ge gerekiyor genelde. Güzelce karıştırıyorum.
He, anladım. Hı hı. Öyle mi?
Üzerine parmesan, sonra, öyle servis ediyorum. Hani, çok özel bir şey yapmıyorum. Hani, içine şey, kırmızı şarap eklemeyi de şey yapıyorum, eee, dikkat ediyorum. O da böyle, eti yumuşatıyor galiba. Aynen.
Hımm. A! A! Bak bunu hiç duymamıştım, kırmızı şarabı ne zaman ekliyorsun peki ete?
Biraz daha sonlarına doğru gibi oluyor. Yani tam böyle, başladığında yapmıyorum, zaten uçuyor direkt. Hani birazcık, o tarif kendine, emm, kendi şeklini almaya başlayınca, eee, ve böyle pişmiş bir hâl alınca şey, ekliyorum ama doğru zamanda mı ekliyorum hani, eee, tarif kitabına göre yani, bu orijinal şeyinde böyle mi yapılır bilmiyorum ama ekliyorlarmış. Hatta şeyi duydum ama denemedim hiç.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Peki, şey, baharatlardan önce mi, sonra mı tercih ediyorsun, şarabı eklemeyi?
Eee, baharatla ö i aynı zamanlarda gibi sanki. Bir hani et vs. pişince ikisini de ekliyorum. Bir de, şöyle ilginç bir şey duydum, ama bunu hiç denemedim. Bitter çikolata, bir parça ekleniyormuş. İtalyanlar böyle yapıyormuş. Evet, vallahi ben de ilk defa duydum ama denemedim hiç.
Ha, aynı zamanda. Hımm. Nasıl? A! Çok ilginç. A! Hiç duymamıştım. Çok ilginç gerçekten. Peki, arada bir fark var mı? Yani, senin damak zevkine göre, eee, şarap koyduğun ve koymadığın bolonez sosta, ne gibi bir fark var sence?
O, tadı dengeliyormuş.